Äh, da haben wir tatsächlich mehrere Wege mittlerweile. Ähm, wir haben auf der einen Seite 'nen ganz cooles Buch, wo wir so die besten Rezepte reinschreiben. Äh, wir haben aber tatsächlich auch, äh, in der Cloud, äh, 'ne Datei liegen, so 'ne Excel Datei, äh, wo die Dinger runtergeschrieben sind. Und, äh, da kann jeder von der Familie drauf zugreifen. Und, ähm, ich sage mal, das ist natürlich auch so 'n bisschen die Zukunft. Also es wird ganz gut digitalisiert auch.
Mhm. Ah, okay. Mhm. Ah, das ist natürlich wirklich praktisch, wo du sagst, dass jeder aus der Familie darauf zugreifen kann. Kann dann auch jeder 'n neues Lieblings oder Familienrezept da reinschreiben?
Äh, tatsächlich nicht. Äh, ich habe da die Schreibberechtigung, ähm, naja, äh, eingeschränkt. Äh, am Anfang war das tatsächlich so, aber es gab so 'n paar negative Erfahrungen und deswegen, ach ne.
Ah, okay. Mhm. <laughs> Mit welchen negativen Erfahrungen gab's denn? Hat irgendwer irgendwie ge gesagt, äh: „Mir schmeckt das aber nicht“, oder so? <chuckles>
<laughs> Äh, na ja, es also, irgendwie habe ich so 'n bisschen an der digitalen Kompetenz von so manchen Familienmitgliedern gezweifelt. Ähm, einmal wurde leider 'n Rezept gelöscht, ne? Das war 'n bisschen blöd, äh, die wollten das rauskopieren, äh, haben's halt gelöscht. Na gut, okay. Ähm, 'n bisschen doof. Äh, und dieses Dazuschreiben, also da sind teilweise Rezepte mit dabei gewesen, also die will man da nicht drinnen stehen haben, ne? Also wir haben halt auch so 'n bisschen m wir haben so 'n paar in der Familie, die sind sozial einfach 'n bisschen schwächer aufgestellt und, ah, also wenn sie dann wieder ihre scheiß Asi-Rezepte da reinpacken, also de das ist kein Rezept. Asi. <laughs> Aber aber Maggi trippt's t Maggi trifft's ganz gut, ja, tatsächlich. Also
Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Mhm. Was, Maggi-Rezepte? <chuckles> Was? Ach, akt Asi, ich dachte Maggi R <giggles> Ich dachte jetzt so Maggi Fix, diese Tütchen äh, Rezepte. <chuckles>
Ja, so so ungefähr, also so so auf dem Niveau waren die Rezepte dann teilweise. Auch hier Tütchen da reinkippen, noch, äh, 'ne 'ne 'ne Flasche Sahne dran und dann, äh, umrühren und fertig. Und, äh, ja, da ist sorry, ja wurde
Okay. Mhm. Okay. Also solche Rezepte, die halt nichts mit Kochen zu tun haben, meinst du jetzt vor allen Dingen, sondern schon eher so dieses liebevolle, was vielleicht die Oma oder die Mutter da reingesteckt hat, das soll eher erhalten bleiben.
Ne. Die e Genau, ne, also es soll ja auch, äh, für zukünftige Generationen dann irgendwie da sein. Und, äh, ob es dann genau diese Maggi Fix-Tüte dann später noch gibt, oh, ich weiß es ja nicht.
Mhm. Mhm. <laughs> Genau, das stimmt natürlich auch. Wie sieht das dann aus? Ähm, was heißt, du hast sozusagen die Schreibgewalt. Das heißt, wenn jemand mit 'n neuen Rezept oder mit einem Rezept an dich rantritt, dann selektierst du auch und entscheidest, ähm, ist es das wert, dass es aufgenommen wird oder nicht?